Io, ecco, a livello pratico credo che bene o male comunque siamo, mhmm, cioè, abbiam trovato una quadra; in cui ognuno dà un contributo più o meno pari, cioè poi non credo che sia neanche giusto mettersi a pesare al <chuckles> millim al milligrammo se ognuno sta facendo esattamente quanto gli altri. Ci sta che in certe circostanze una persona faccia di più e in altre un'altra persona faccia di più, senza proprio andarsi a rinfacciare tutto. Però, secondo me
No. <chuckles> Forse sì, anche in base al tempo che uno ha disponibile.
Esatto, esattamente. Ehm, co la cosa che manca in casa nostra è appunto un po' di flessibilità e un po' di mhmm ...di gestione dello stress, ecco. Secondo me imparare a gestire meglio lo stress farebbe bene a tutti, anche dal punto di vista delle faccende domestiche per riuscire ad affrontare con meno, uhm, rabbia la la suddivisione. Però, per esempio, io mi ricordo che avevo fa provato a dare una a fare una volta a inventare un sistema, ehm, in tal senso <chuckles> allora, avevam provato a, proprio, dividere tutto al centesimo di grammo, uhm, quindi
Erto. Mh-mh. Raccontami. <chuckles> Ma diviso in maniera uguale per tutti? Cioè, proprio <chuckles> divisa.
Sì, esattamente. E anche, proprio, quantificando il numero di ore que che ci volevano per fare una determinata faccenda, solo che
Ah, ecco. Beh, ma lì o anche o più complesso, perché penso che, ehm, dipenda anche un po' dalle dalla tipologia di persona quanto tempo ci mette. Ehm, magari una persona è più sbrigativa e ci mette meno tempo, un'altra persona magari per fare lo stesso compito ci mette molto più tempo, quindi è u è un po' complesso.
Sì. Esatta. Esatto. <chuckles> E difatti il problema era diventato questo e in più, ehm, ci sono cose che per comodità ma io mi immagino che in tutte le famiglie un po' si creino delle tradizioni, no, per cui mia mamma cucina. A mia mamma piace cucinare e piace tornare a casa e decidere lei cosa si mangia. Allo e allora per toglierle un po' la di peso da quel punto di vista le avevo detto: "Vado io a far la spesa," e solo dopo ci siamo resi conto che per lei era più un peso così, perché se anche se lei gestiva anche la spesa aveva più controllo su cosa poter cucinare la sera, mentre in questo modo poi alla fine si trovava a casa che c'eran dei cibi che n non sapeva come preparare, oppure non aveva in mente, ehm, cioè aveva in mente una ricetta ma non c'erano gli ingredienti, e quindi ci siamo dovuti un po' aggiustare per trovare un modo di far lavorare tutti allo stesso modo, però senza poi andare a sballare completamente quelli che sono i ritmi e le abitudini interne.
A eh, sì. Ah, e Ma ce <chuckles> Mh-mh.